Oi, olha, eu queria, eh, te pedir um conselho, né, eh, e também um pouco desabafar e conversar um pouco sobre uma coisa que eu costumo fazer muito na minha vida, né, eh, fazer, e quero saber como melhorar também, que é planejar pequenas recompensas para manter a minha motivação, né, quando eu crio hábitos positivos, por exemplo.
Certo, diga.
Então eu atualmente estou indo pra academia, né, todos os dias, estou estou numa estou com um aconselhamento médico, estou fazendo dieta, para realmente ter ali um um, né, uma melhora na minha saúde e perdendo alguns quilinhos também, né, porque eu ganhei alguns quilinhos nesse verão, enfim. E, eu que que eu estou fazendo para, eh, me bonificar, né, quando eu consigo ir cumprindo essas metas, pelo menos por semana, né, a gente eu me peso, aí quando eu perdi alguma coisinha, né, eu vou eu vou eu vou no shopping <chuckles> geralmente e compro uma roupinha, uma blusinha, alguma coisa assim que eu acho que que que que vai condizer, né, e que vai me agraciar, né. Eh, tento não me agraciar mais com comida, porque já foi assim, essas metas: "Ah, perdi sei lá 500 gramas, ah, pode comer, então, um chocolatinho." Hoje em dia eu tento não fazer assim, né, não me agraciar mais com comida.
Uhum. Uhum. Certo.
Uhum.
E aí? O que que tem a acontecido, assim, ultimamente, que você não está conseguindo fazer essas recompensas? Tem acontecido alguma coisa de errado? Ou está dando tudo certo?
Olha, mais ou menos. Eh, eu estou tentando, eh, fora isso, né. Não estou conseguindo comprar sempre, e me dar uma recompensa desse, né, desse patamar, das compras. Porque eu estou tentando, eh, juntar dinheiro. Por quê? Porque eu gosto também de viajar. E acho que uma recompensa boa, né, quando você faz tudo legal, é se dar uma viagem de presente. Então, eu estou pensando, talvez eu não possa, eh, focar nessas pequenas recompensas, né, semanais ou mensais. Porque eu estou pensando num objetivo maior. E aí, eu fico na dúvida, né, se eu devo realmente cortar essas, ah, recompensas semanais que são as pequenas. Ah, em troca de uma grande. Que é uma viagem, por exemplo.
Uhum. E Entendi. Assim, uma das coisas que você pode colocar, na verdade, em vez de botar semanas ou dias, você pode colocar metas mais, assim, realistas com relação ao seu corpo. E o que eu quero dizer isso? Por exemplo, se o seu planejamento é emagrecer, né. É, vamos supor só estou fazendo a suposição e aí, a gente pode tentar aplicar depois para o seu o seu caso. Aí você me diz um pouco sobre o seu caso e como pode aplicar. Mas uma pessoa que quer perder 10 quilos. Então, você pode dividir esses 10 quilos em 3 metas. Então, assim: "Ah, se eu perder 3 quilos, eu vou me dar uma roupa nova de academia. Se eu perder 7 quilos, nossa, eu já vou me dar ali alguma coisa alguma joia, algum relógio. A alguma coisa, assim, um pouco mais valioso. E se eu perder 10 quilos, aí, eu vou me dar uma viagem de final de semana", sabe. Eu acho que você tem que dificultar um pouco mais as suas metas, porque talvez semanal, o esforço é muito assim pra algumas pessoas, obviamente, o esforço muito alto, você conseguiria em semana toda. Mas como você estava falando até que você já está conseguindo fazer sempre essas metas. A ponto de que chegou um momento que você não pode nem ficar mais se dando essas essas recompensas, esses presentes. É porque você já bateu, eh, esse nível de meta. Então, você tem que subir mais. Então, talvez assim, se você quer perder 20 quilos, pronto, aí você faz assim: "Ah, 5 quilos, uma meta. 10 quilos, outra recompensa. 15 quilos outra recompensa e 20 quilos que é aquilo, assim, muito difícil que você tem que suar muito. Aí, vai ser a viagem". E aí, como você gosta, como você falou, de viagem, você vai lutar por isso e com e vai valer a pena, sabe. Aí, não seria um dinheiro que seria mal gasto. Seria um dinheiro bem gasto. Porque te fez te s eh, você se superar a você mesma.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Nossa. Uhum. Uhum. Olha eu gostei muito. Eu nunca tinha pensado nisso e realmente pode ser uma forma. Agora você falou dessas, né, 3 metas. Eh, co como que aconteceria isso? Em quanto tempo? E que que como é que eu faria?
E justamente essa que tal a chave do negócio, não tem tempo Entendeu Você vai colocar você assim anota, bota um mural, alguma coisa, assim, que vai ser uma meta de performance Sabe, porque uma meta de performance, ela ela vai muito além de só ir para academia, porque você pode ir para academia andar sei lá, 30 minutos na esteira e voltar para casa, e aí três cafezinhos com muito açúcar que você pode tomar no dia pode ter gastado toda a caloria que você gastou nesses 30 minutos, sabe? Então assim, se você colocar uma meta por performance, você vai ter que s não só ir para academia, você tem que ir para academia e dar duro. Você ter que ir pra academia e deixar tudo que você pode lá, para você realmente bater essas metas. E isso vai fazer com que você melhore o seu corpo, melhorando o seu corpo você vai ficar mais ativa, você vai ficar, assim, se sentindo mais bonita e aí, consequentemente, você consegue trabalhar melhor, performar melhor, talvez até ganhar mais dinheiro, porque você está mais disposta E aí vira ali uma rotina de benefícios que meio que vai compensar essas mesa essas metas que você vai colocar e essas recompensas que você vai ganhar, entendeu?
Uhum, Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Verdade. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Nossa, eu adorei. Realmente foi muito bom. Ah, muito bom ouvir isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, sabia, da performance. E aí, no caso eu vou ter direito a essas 3 hã, a recompensas, né. Porque eu vou bater o 1º
Sim. Com certeza. Por exemplo, assim, qual é o seu objetivo?
Meu objetivo ó eu quero emagrecer. Eu acho que eu quero emagrecer aí, uns 10 quilinhos.
Pronto. Então já foi justamente no ponto que eu tinha comentado, né. E aí então, eu acho assim, que você pode colocar, e aí você se você quiser até sugerir algumas coisas aqui, pra gente já tentar assim, te direcionar pra alguma coisa. Você poderia, assim, ó. Eu vou dividir em 3 metas. Meta número 1, 3 quilos. Então você vai ter uma balança, por exemplo. E a cada semana, assim, na sexta ou na segunda-feira, no mesmo horário. Q s com a mesmo tipo de refeição, assim. Por exemplo, se você quer treinar eh, se você quer se pesar em jejum, então que seja em jejum todas as vezes. Então, toda sexta-feira você vai lá em jejum e se pesa. No dia que você
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, geralmente eu me peso em jejum. Sim.
Perfeito. Então, assim, sexta de manhã, acordou. É o dia da verdade. Es vai lá na es da na balança, se pesa e vê. No momento que você bateu e aí você anota, né, o 1º dia que você se pesou. Deixa anotado em algum lugar, que é coisa particular sua, não precisa de ninguém ver. E aí, quando você bater esses 3 quilos, pronto. Você vai pegar e vai te dar, assim, uma meta que seja 10% da meta número 3.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. No caso, uma roupinha nova pra ir para a academia. Achei interessante.
Isso. Por exemplo, se essa sua viagem vai custar 2000 reais um exemplo. Então, você vai pegar e bater essa meta que vai ser de 200 reais. Então você vai ter 200 reais pra comprar uma roupa. Certo? Aí, a gente vai subir um pouco mais. Se, por um acaso, você conseguir bater a 2ª meta que é de 7 quilos, a gente vai pegar esses 10% e vai subir pra 20%. Aí, vai ser R$400. Então você vai ter R$400, pra talvez comprar um brinco, pra talvez comprar ali uma
Hum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Não. Só que só que assim, eu já vou ter comprado a roupinha, né? Quando eu bati ali os 3, eu compro uma roupa. Me dei
Isso. Já vai ter comprado a a roupinha. Exatamente. Então, já v você já tá indo para a segun exatamente. Aí, você já tá indo para a 2ª meta. E aí nessa 2ª meta, você pode tentar colocar já uma coisa mais cara de até 400, 500 reais, sabe. Aí, a 3ª meta é mais difícil. Que é a meta de 10 quilos. Então, essa sua meta pode ser que dure 6 meses, 4 meses. Vai depender muito de você E aí, toda sexta-feira que você não bateu essa meta, você vai te em vez de dar recompensa, vai ser o contrário. Você vai te dar entre aspas, uma punição. Que é o que vai te ajudar a juntar o dinheiro da última recompensa. Então, assim, sexta-feira é eu vou explicar. <chuckles> Sexta-feira, sexta feira, não bati a meta. Eu guardo R$50.
Ok. Não não acumula esses 200 reais, não. Entendi. Uhum. Sim. Hum. Afinal. Uhum. Uhum. Hum. Punição? <chuckles> Fiquei com medo <chuckles> Hum. Hum.
Então a outra sexta feira não bati a meta de novo R$50 eu guardo. E aí você bota em uma caixinha no qual você não pode pegar esse dinheiro. Então no momento que você bateu a 1º meta, pronto, eu vou na minha caixinha e pego 200 e posso comprar uma roupa. Aí quando for na 3º na 2º meta que é a meta de 7 quilos, né, no mês do do 1º que você já estava contando, consegui. Peguei aqui 400 e, eh, vou comprar alguma coisa com esses R$400 que é a minha recompensa. E aí até você chegar nesses 10 quilos, como vai ser uma coisa de a longo prazo o tanto que você colocou de R$50 naquela caixinha ali, já vai ser uma recompensa que vai ser a sua viagem entendeu? E já é uma forma de economizar dinheiro também. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É. Hum, isso mas assim e e esses 50 só se eu não bater a meta, né, mas aí eu vou ter que trabalhar para bater a meta e é o que você estava falando, eh, dar o gás lá na esteira, né, na academia para para para para dar resultado, né, o o e para gente poder conseguir cumprir aquilo, ali porque senão, eh, tem que tirar esses R$50 toda semana tudo bem que lá no final você vai rever aquilo, mas e se não chegar? E se os 10 quilos não chegarem. O que que acontece com esse dinheiro? Tem que doar?
Exatamente. <chuckles> Não, não precisa doar, mas você vai sim, conseguir. Eu acho que, eh eh ,quando você entra nesse ritmo de motivação para uma recompensa, eh, se torna assim, um vício positivo, vamos dizer assim, porque você está habi se habituando, você está criando assim um hábito no seu corpo de querer mais, de querer melhorias de querer se superar, querer a performance, sabe? Então se você não chegar, claro, tem que sempre, assim, se policiar para não chegar um jeito exagerado, né, de de de viver achando que tem que só praticar exercício não, é é até uma coisa assim que é bem factível 10kg, né, não não é nada muito exagerado assim. Então eu acredito que se você ir nessas estratégias, e sim, alinhado ali a um, um profissional de saúde, que vai estar você falou até do de treino, né. Então um que tem assim um nutricionista, alguém que pode estar sempre te s te auxiliando pra você conseguir esse objetivo, eu acredito que você vai conseguir realmente assim planejar suas recompensas e manter a sua motivação e com certeza você vai se superar e conseguir perder esses quilos.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Hum. Hum. Sim. Uhum. Nossa. Olha, que conversa boa, gostei muito porque nunca tinha pensado assim, em colocar essa meta por performance na academia. Sempre eu sempre batia lá a meta por semana, né, colocava essa pequena meta, às vezes não cumpria. Aí aquilo me deixava triste, aí depois para voltar era complicado, porque a gente saía da da dieta, enfim. Mas olha, adorei. Vou fazer isso que você me ensinou. Muito obrigada pelo conselho.
De nada, foi um prazer, vou estar aqui torcendo por você. Espero que dê tudo certo, você consiga fazer suas recompensas, se motive, e no final perca seus 10kg que é o seu objetivo, tá. Boa sorte
Obrigada.